ठीक है। तो, मेरी राय में, मुझे ऐसा लगता है ना कि साइकिल चलाना ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार व्यायाम है, क्यों? इसका मेरा खुद का अ, 1 एक्सपीरियंस रहा है कि मैं
अच्छा। अच्छा।
मैंने भी साइक्लिंग मुझे करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं लगभग अ, पिछले 3 सालों से साइकलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा मु मुझे ऐसा महसू <laughs> 3 साल
जी, जी। अच्छा। 3 साल भी काफ़ी है। काफ़ी लगभग आपने कहा, लेकिन काफ़ी टाइम है, 3 साल। <chuckles>
हाँ, तो मुझे ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने जब साइक्लिंग शुरू की थी तब मैं मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर कवर करता था, तो अपने शहर के अंदर ही रह जाता था, ठीक है? लेकिन समय के साथ-साथ मेरा ड्यूरेशन और डिस्टेंस वो दोनों बढ़ते गए। तो वो ड्यूरेशन और डिस्टेंस को बढ़ते-बढ़ते मैंने अ, शुरुआत की 3 से और जाते-जाते मैं 80-80 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप साइक्लिंग करना करता गया मैं। हाँ, तो
जी। जी। जी। अच्छा, हुँ। जी। जी। अच्छा, अच्छा? भाई, आप तो आप तो इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिस्ट हैं, एक बहुत बड़े अच्छे-खासे साइक्लिस्ट हैं आप।
नहीं-नहीं। प मैं बस अपने मज़े के लिए करता हूँ। मेरा कोई प्रोफेशनल वो नहीं है कि मैं मैं साइक्लिंग में करियर बनाना है, बस मुझे मुझे
<chuckles> हाँ। हाँ, हाँ। नहीं, अपने देखिए जो साइक्लिस्ट होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है ये कि आपने कहा अपने मज़े के लिए, अपने मज़े के लिए भी साइक्लिस्ट बना जा सकता है अ, कि आप कोई उसमें हिस्सा लें किसी कॉम्पिटिशन में, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये अ, फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ज़्यादा साइक्लिंग पसंद है या दौड़ना, क्योंकि मुझे तो दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अम, मुझे लगता है कि जो साइक्लिंग और जो दौड़ना है, वो दोनों, हमें अ, नेचर से बहुत करीब करते हैं। आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये आउटडोर है ना, तो आप अपने घर से बाहर निकल के आप देखते हैं, आप आकाश को देखते हैं, आप हवा चल रही है, आप बड़ा मज़ा आता है, आपकी सोच अ, नई पैदा होती है आपके अंदर और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि शरीर भी अच्छा रहता है।
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। हाँ। अब बिल्कुल जैसे आपने अ, मैं साइकलिंग की बात करता हूँ। अ, मेरे पास कुछ ड्रॉबैक है दौड़ने के लिए। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं साइकलिंग को प्रेफर करता हूँ। साइकलिंग अभी हम जब भी साइक्लिंग मतलब अभी साइकलिंग या दौड़ने की बात करें, तो हम हमेशा इसको एसोसिएट करते हैं सुबह से। हमेशा मॉर्निंग से एसोसिएट करते हैं। कोई भी शाम को नहीं दौड़ना चाहता या दोपहर में नहीं करना चाहता कुछ भी। बहुत ही सुबह में करना चाहता है। तो सुबह में करने से क्या होता है जब आप हम एकदम से सुबह जैसे ही हम मेरा खुद का एक समय है मैं चार बजे उठ के साइक्लिंग करने जाता हूँ। ठीक है। उस समय पूरी रोड खाली।
जी। जी। जी। जी, जी। जी, जी। हुँ। जी। सुबह 4 बजे ना? आप कह रहे हैं सुबह 4 बजे हाँ, अँधेरा होता है उस वक़्त है ना? जी, जी।
हाँ। हाँ, हाँ, अँधेरा होता है। सारे रास्ते खाली, ठीक है और हल्का-हल्का उजाला होना चालू होता है।
जी, जी, जी। जी, जी, जी।
कहीं कुछ नहीं ठंडी-ठंडी हवा और
जी।
पक्षी, अब ये बताओ कि हम मतलब अब अब अगर आपने चलो आपने 10 या 15 किलोमीटर का भी एक डिस्टेंस तय किया ना, तो आप ऐसी-ऐसी जगहें देखोगे ना सुबह 4 बजे जो आप दिन में उस समय गुज़रोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये भी चीज यहाँ पे है। मुझे
जी। जी, जी। जी, जी। पता भी नहीं अच्छा ये बात जो आपने की ना कि देखें जो दिन में आप देखते हैं वो सुबह देखने में और रात को देखने में बड़ा फ़र्क होता है। रात को आप देखें, आप जो आपने बात की ना कि सुबह-सुबह आप जाते हैं और पक्षी देखते हैं, पंछी देखते हैं, उड़े होते हैं। जब आप शाम को जाते हैं ना, तो सुबह जब आप जाते हैं, तो उस वक़्त तो पक्षी आ रहे होते हैं। अपने कामों पर अपना दाना चुगने के लिए। शाम के वक़्त जो पंछी होते हैं वो वापस अपने घरों को जा रहे होते हैं। उस वक़्त उनकी आवाज़ ही कुछ और होती है। उस वक़्त वो और तरह हाँ उस वक़्त उनका अंदाज़ और होता है। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज होता है क्योंकि सब बड़े खुश होते हैं कि सारा दिन हमने जो हम करना चाहते थे, उनका जो काम है दाना चुगने अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करना, वो किया और अब वो घरों को जा रहे हैं दाना लेकर। तो उस वक़्त वो बहुत खुश होते हैं।
हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। और वो थके भी होते हैं। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, अभी अब इसकी बात अगर करें तो अब सुबह साइक्लिंग की अब मैं बात करता हूँ, तो मैं अपना एक अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने ना अपना टोटल एक डिस्टेंस तय किया था 83 किलोमीटर्स का तो मै हाँ।
जी। जी। जी। अच्छा, भई ये तो बहुत है भई, बहुत ज़्यादा है।
<chuckles> अ, तो मैंने ना सुबह-सुबह मतलब बिना कोई ऐसा मेरा वो नहीं था ऐम नहीं था कि मुझे इतना लम्बा जाना है। बस मैं सुबह-सुबह साइकिल लेके चल दिया और मैं उतना कुछ ख़ास प्रिपेयर करके गया भी नहीं था। मुझे ये था कि साइक्लिंग करना है देखते हैं कहाँ तक जाएँगे जाता गया, जाता गया तो अपना जो मेरा एक फिक्स एरिया है जो मैं डेली यूज़ करता हूँ मैं उससे बाहर निकला, उससे बाहर जब निकला हूँ तो मुझे नई-नई चीज़ें दिखना चालू हुई, तो वो नई चीज़ें देखने के चक्कर में थोड़ा और दूर चलते हैं, थोड़ा और दूर चलते हैं थोड़ा और दू
जी। जी। जी, जी। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। नहीं वो जो वो जो वो जो नई चीज़ें आपको देखना चालू हुई, वो कौन-सी नयी चीज़ें थीं, क्या था वो?
हाँ। नई अब देखिए नई चीज़ें ऐसी है कि मैं ना उम, उस क्षेत्र में कभी जाता नहीं था। ठीक है? टू बी अ, मतलब अ, बात करें तो उस क्षेत्र में जाता नहीं था मैं कभी भी, अब वो एरिया आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे
अच्छा, हुँ। जी, जी।
1 सोलर प्लांट लगा हुआ है ठीक है। अब आप हाँ, वहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है और वो जंगल वाला एरिया है, तो
अच्छा, अच्छा। जी। जी।
उ अब, क्या है कि हम निकल मैंने नि मैं निकला वहाँ से तो वहाँ जाते-जाते बस, अब ये था मेरे पास पानी व का कुछ अ, सोर्स नहीं था, उस टाइम पे साइक्लिंग करते समय जब निकला था तो इतना सोच के गया नहीं था कि मुझे इतना लंबा जाना है। मैं हाँ, हाँ। <chuckles> तो मैं अ, निकला आगे जाते-जाते, जाते-जाते मतलब वो जब मैं जंगल का जो आपका अ, क्या बोलते हैं जंगल के जो एरिया शुरू होता है ना, वहाँ पे जब पहुँचा ना, तो अब जब सुबह-सुबह पक्षी जब अ, चहचहाते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास ना मतलब लोग अ, कई बारी ना मतलब ऐसा साइक्लिंग या दौड़ते समय अपना हेडफोन, ईयरफोन लगा लेते हैं, ठीक है? वो अ, नहीं, <chuckles> मैं मिस कर जाऊँगा ये सब चीज़ें। <laughs> मैं अगर ये लगा के जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें मिस कर जाऊँगा और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अगर डेली इस मतलब आप डेली उस जगह से जाएँ, ठीक है? आपको डेली नया ही लगेगा वो, पुराना कभी नहीं लगेगा। आपको गाने पुराने लग सकते हैं लेकिन उनका चहचहाना पुराना ही नहीं लगेगा, आपको वो उतना ही अच्छा लगेगा जितना उस दिन लगा था, पहले दिन लगा था वही दूसरे दिन भी लगेगा। मुझे ऐसा फ़ील होता है इसलिए म अ, साइक्लिंग, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छी है और
जी। जी। जी। इतना लम्बा आपको हो जाना है आगे, आपका दिल करेगा कि आप आगे भी चले जाएँ, अच्छा। जी। जी। जी। जी, बहुत अच्छा। जी, आप नहीं लगाते, हाँ। हाँ। ये अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं आप। जी। जी। जी। जी, जी। पुराना नहीं लग जी। जी, जी। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगा आपकी ये बात सुन के, आपकी कथा सुन के मुझे ऐसा लगा कि आपको साइक्लिंग इसलिए पसंद है और ऐसे हर व्यक्ति को साइक्लिंग पसंद होगी, कि जो अपने मन के अंदर से ना जो नेचर है उसके करीब होना चाहता है, जिसको पँछी पसंद है, जिसको हवा पसंद है, जिसको आकाश पसंद है। ये सब चीज़ें जिस व्यक्ति को पसंद हैं उसको साइक्लिंग दौड़ना, भागना ये सब दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, तो इसलिए आपको पसंद है। अच्छा मैं आपको अब अपना एक अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो वो ये है कि जो अ, साइक्लिंग या अ, दौड़ना या वॉक करना, तो जहाँ पर अ, एक्सपीरियंस अगर आपने कभी किया या नहीं किया तो मेरा तो ये है कि अ, विंड मिल्स जहाँ पर हो, वहाँ पर जब आप करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके साथ-साथ विंड मिल्स चल रही होती हैं। और उसमें ये होता है कि वो हवा से घूम रही होती है और उनकी खास तरंग की आवाज़ होती है, तो वो बड़ी ही प्यारी आवाज़ होती है और आपको बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक वो मिस्टीरियस वो एक अ, मिस्ट्री क्रिएट होती है। और आप जो हैं, वो चल रहे होते हैं साथ-साथ आप साइकिल चला रहे हों, या आप दौड़ रहे हों, भाग रहे हों या आप वॉक कर रहे हो। तो वो अपना ही एक मज़ा होता है, पता नहीं आपने कभी ऐसा तजुर्बा किया या नहीं किया।
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। <chuckles> हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। नहीं, आपने जो अभी बोला ना विंडमिल तो मैं अभी इमेजिन ही करने लगा था कैसा होगा। <chuckles> मैं सोचने लगा था कि अगर मैं ऐसी जगह पे जाऊँगा तो होगा कैसा? वही अपनी इमेजिनेशन में सोच रहा था कि हाँ ये-ये, ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं। तो अ, और रही बात अब यहाँ पे ना नेचर के पास जाने के बाद तो अगर आप अ, यहाँ पे दौड़ने की बात करेंगे ना तो दौड़ने में आपका जो
एक। हाँ। जी, जी। जी, जी।
फिजिकल हाँ आपका थकना ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप अगर आप प्रोफेशनल रनर नहीं हो, तो आपके लिए 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना आसान नहीं है। आप हाँ।
जी। के मुश्किल हो जाएगा हाँ, आप रुक जाएँगे, आप फिर आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करना शुरू कर देंगे। ज़्यादा आप दौड़ नहीं सकते। लेकिन उसमें ये मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके अ, चाहे वो दिमागी संतुलन हो या आपका शरीर को आप एक्सरसाइज़ हो, इस दोनों के लिए, साइक्लिंग ज़्यादा अच्छी होती है या दौड़ना? क्योंकि आप साइक्लिस्ट हैं इसलिए पूछ रही हूँ।
हाँ। हाँ, तो हाँ। हाँ, हाँ। म मैं मुझे एक्चुअली में क्या है, मुझे दोनों एक्टिविटीज़ पसंद हैं। लेकिन मैं प्रेफर साइक्लिंग करता हूँ, क्यों? मैंने आपको पहले ही हाँ।
नहीं, मैं देखिए, मैं अपने पसंद की बात नहीं कर रही। मैं एक तो है ना, आपने बताया कि आपको पसंद क्या है? वो तो हमने कर ली बात लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि शरीर के लिए ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज़ कौन-सी है? दौड़ना या साइक्लिंग?
हाँ। इसको ये भी बहुत अ, मतलब अभी आप ये इसको ना एक एक तराजू में तोल नहीं सकते क्योंकि दोनों के बेनिफिट्स हैं और दोनों के नुकसान हैं। बेनिफिट्स हाँ, साइक्लिंग की बात करेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में आपके जो नी जॉइंट्स होते हैं ना, वो कम इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन रनिंग में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट लगता है आपके पाँव पे, और वो अ, जो यहाँ पे कार्ट्रिज़ेस होती हैं वो ज़्यादा डेेमेज़ होती हैं, तो एक एक ये चीज़ है जो मुझे लगती है कि रन अ, साइक्लिंग को रनिंग से बेहतर बनाती है। लेकिन यहीं पे अगर हम रनिंग और साइक्लिंग को कंपेयर करें, तो आप अ, अगर रनिंग करेंगे 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर साइक्लिंग करेंगे तो रनिंग आपके शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपके सारे के सारे अंग हैं, वो यूज़ हो जाते हैं, साइक्लिंग में आपके पाँव मज़बूत हो रहे हैं पर बाकी अंगों का प्रयोग उतना नहीं हो रहा है।
जी। अच्छा अच् जी। अच्छा। हाँ, यही ना। हाँ। जी, जी। जी। अच्छा। जी। जी। अच्छा, हाँ। हाँ। जी। उतना नहीं है। जी, जी, आप यही मैं यही बात करना चाह रही थी कि जब हम देखते हैं कि शरीर के लिए ज़्यादा अच्छी कौन-सी है तो वो दौड़ना है, वो रनिंग है और दौड़ने में ये है कि अगर आप बहुत तेज़ कोई दौड़े हैं, तो आप थोड़ा-सा थक गए हैं तो आप आहिस्ता हो जाएँ, यानी आप फिर चलना शुरू कर दें, वो भी है फिर आप थोड़ी-सी साँस लेकर आप किसी जगह बैठ भी सकते हैं, पानी पी लें, फिर उसके बाद आप उठें, आप दोबारा दौड़ना शुरू कर दें। दौड़ने में ये है, साइक्लिंग में ये है कि आपका रूट एक ही रहेगा, जहाँ पर आप साइकिल चला सकते हैं, दौड़ने में या अ, वॉक करने में ये है कि आप कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं और वॉक कर सकते हैं।
हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। ये ये चीज़ मैं मानता हूँ क्योंकि हमको अ, स मु पैदल चलने या दौड़ने के लिए उतनी जगह नहीं चाहिए जितना हमको साइकिल के लिए चाहिए। तो हम कहीं से भी मुड़ सकते हैं, कभी भी कुछ भी मन किया, हम सीधे जा रहे हैं, हम दाएँ मुड़ना, दाएँ मुड़ गए हैं। साइकिल के लिए हमको जगह देखनी पड़ेगी कि हाँ, हम मुड़ सकते हैं या नहीं मुड़ सकते हैं। हाँ, तो ये बात तो सही है।
जी। जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ ऐसे जी, तो इसमें ये तो खैर आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो दौड़ लगाते हैं, और बहुत से साइकिल करते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप पता नहीं इससे सहमत हैं या नहीं हैं कि ज़्यादा व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे कि जो दौड़ते हैं, साइकिलिंग वाले कम मिलेंगे।
हुँ। हाँ। बिल्कुल, ये मैंने देखा है। इसका इसके पीछे अब हम बात करें ना तो अ, यहाँ पे जैसे अपना सिक्योरिटी फोर्सेस हो गई, ठीक है। अधिकतर मैंने बच्चों को दौड़ते देखा है उनकी भर्तियों के लिए लोग दौड़ना शुरू करते हैं।
ऐसे ही है ना? हुँ। जी। जी। जी, जी।
अधिकतर मैंने जिनको देखा है कि स दौड़ना लोग उनका मेन अ, जो उद्देश्य होता है उनका नौकरी पाना तो उसके लिए उनको फिजिकल फिटनेस बनानी बहुत ज़रूरी है, तो अधिकतर दौड़ने वाले मिलते इसी कारण से है। मैक्सिमम दौड़ने वाले इन कारणों से मिलते हैं कि हमको अपना फिजिकल फिटनेस बना के जो भी उनका अ, टारगेटेड फोर्स है उसमें जाना है, और हाँ और हाँ कुछ खेल है खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी है मतलब अ, जो
अच्छा। अच्छा। जी, जी। जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी बहुत सारे यानी आप ये कह रहे हैं कि आप जो अ, लोग होते हैं वो अ, साइकिलिंग या दौड़ जो है वो इसलिए पहले शुरू करते हैं कि उनका कोई मिशन होता है कि उन्होंने फौज में जाना है। उन्होंने किसी कोई और खेल में हिस्सा लेना है अ, या उनका कोई और मकसद है लेकिन फिर अ, जो आम लोग होते हैं यानी आम व्यक्ति जिनका कोई मिशन नहीं है कि उन्होंने कोई काम करना है या इसलिए वो बस अपनी मर्ज़ी से कभी दौड़ भी लेते हैं, और कभी साइकिलिंग भी कर लेते हैं।
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। और जो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं उनको मैंने अधिकतर ये देखा है कि वो दौड़ना और साइकिलिंग दोनों नहीं करते हैं बहुत कम करते हैं। वो जाते हैं सुबह-सुबह पैदल चलने, और वो नेचर का मज़ा अपने पेस पे लेते हैं कि हाँ अगर हम 1 घंटे चलेंगे तो हम ये-ये चीजें देखेंगे। दौड़ना आपका एम है, आपका पूरा दिमाग दौड़ने में ये रहता है कि हमको ये चीज़ पूरी करनी है उसमें आप कई बारी चीज़ें मिस कर देते हो साइकिलिंग में आप थोड़ा-सा रिलैक्स्ड हो। आप इधर-उधर की चीजें देख सकते हो और अ, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है मानसिक तौर पे ना मुझे साइकिलिंग आपको ज़्यादा सुकून देती है। रनिंग क्या है एंडोर्फिन रिलीज़ करके आपको रिलैक्स कराती है। अब इ अब जैसे एक बताता हूँ मैं एक ट्रांस स्टेट आती है, जब आप लंबी दौड़ दौड़ते हो ना तो आप जब 2 या आपका टारगेट अगर 5 किलोमीटर या 10 का है, तो आप 3 किलोमीटर तक मे आपको लगेगा कि क्या दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं। चौथे किलोमीटर से आप ना एंडोर्फिन इतने रिलीज़ हो जाएँगे कि आप पूरे ट्रांस स्टेट में आ जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप दौड़ रहे हो <chuckles> आपको टारगेट पूरा कर
जी। अच्छा, अच्छा। हुँ। अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा। जी। जी। जी। जी। अच्छा। अब देखिए, ये जो है ना ये आप क्योंकि आप एक साइकिलिस्ट हैं ना तो आपको ये वाली सारी बातों का पता है। वरना जो आम व्यक्ति होता है उसको इसका नहीं पता होता और इसके अंदर ये भी है कि अगर डॉक्टर्स भी कभी आपको मशवरा देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जब कोई अगर कोई बीमार हो तो उसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि दौड़ लगाना शुरू कर दें, या आप साइकिलिंग शुरू कर दें।
हाँ। <chuckles> हाँ। हाँ। अब इसपे बात करें ना, एक तो जो बीमार व्यक्तियों से मुझे याद आया कि, जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, उनके लिए साइक्लिंग मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर वो रनिंग करने जाएँगे, तो उनका घुटना ऑलरेडी कमज़ोर होता है उम्र के कारण
जी। अच्छा।
तो इसपे अगर वो रनिंग करेंगे तो उनका घुटना ज़्यादा नुक उनको नुकसान ज़्यादा होगा और साइक्लिंग में इम्पैक्ट नहीं आता है।
अच्छा, अच्छा। ठीक। ठीक है, आपने चले आखिर में बड़ी अच्छी बात बता दी और आज बड़ी जानकारी मिली मुझे आपसे इस अ, टॉपिक पे बात करके। धन्यवाद आपका क्योंकि आप खुद एक साइक्लिस्ट हैं, तो एक साइक्लिस्ट ही बता सकता है उसके प्रोस एंड कॉन्स की क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।
इम्पैक्ट नहीं आ <chuckles> <chuckles> <chuckles> उ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आपकी भाषा शैली मुझे बहुत अच्छी लगी, <chuckles> आपका जो बोलने का और एक्सप्लेन करने का तरीका है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड है। <chuckles> मैं यहाँ पे थोड़ा <chuckles> मैं यहाँ पे थोड़ा कैजुअल हूँ, लेकिन आपका बहुत काल्म एंड कंपोज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड कि हाँ
अच्छ जी, जी। अच्छा नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जी, जी। नहीं, नहीं, नहीं आपने तो बहुत ही अच्छी तरह बात की, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह आपने बात की है और वो अ, क अगर कोई खुद अच्छा होता है, तो उसको दूसरा अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
मैं बोल रही हूँ <chuckles> <chuckles> <chuckles> ठीक है, धन्यवाद।